Здравствуйте!
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как понять, что ты влюблен?
М, хороший вопрос. Многие не распознают чувств в себе. Ну, я думаю, что это только с опытом может прийти. Ну от
Мгм, а у вас как? Вы распознаете сразу?
Э, ну, давно этого не было, но гипотетически, да, наверно, смогу распознать. Там спать не хочется, есть не хочется, думаешь слишком много подозрительно о человеке, вообще хочешь быть рядом с ним.
А вы невлюбчивый человек, да?
Ну, в молодости был влюбчивый, щас, конечно, нет. Старость, да.
А сейчас нет? А почему, вы думаете, это из-за старости?
Я думаю, да, наверно, всё-таки что-то гормональное.
Реально так думаете?
Я не знаю, у меня других причин нет.
А мне кажется, все могут влюбиться. Даже в 70, в 80 и в 90, нет?
Мгм. М. Да может и могут, я как-то, видимо, утратил интерес к этому, поэтому пока мне везет.
А, вам одному хорошо, да?
Да, я как-то так, о однолюбка, вот.
Да, реально однолюб? И лю Мгм, а, ну вы, наверно, да, себя любите, а другого человека уже и места нету, да, ему в с в сердце.
Себя, да. <chuckles> Мгм. Ай может быть. Хотя, не знаю, я вот когда каждый раз анализировал, там были там чувства, не было, я думаю, у меня, наверно, такие глубокие чувства только к одной девушке были за всю жизнь.
Да, и давно это было?
Ну, я думаю, да, лет, наверно, 15-16 назад.
М, ай, вот вы говорите к одной девушке, а других что вы, встречались и не любили, что ли, получается?
Мгм. Ну, было что-то похожее, ну, я сказал, глубоких таких чувств.
Мгм.
Вот. В остальных случаях такой глубины не было.
А я всех любила, всех люблю! <laughs>
Ну, я понимаю, вот. Ну, то есть у меня было что-то похожее, но глубины той не было.
Мгм. То есть вы разделяете, да, поверхностные чувства, там, не знаю, влюбленность, лёгкие, глубокие.
То есть я Мгм. Ну, может быть, здесь, наверное, какие-то прям страдания такие были, всё остальное. Вот.
А, вы так, ваше понимание.
Но это было продолжительно, то есть это какие-то такие очень-очень протяженные. То есть там и их их период был от зарождения, от первичной симпатии, наверное, до всего этого прошло лет 10.
Мгм. Ничего себе! Так много!
Потом все эти всякие с страдания ещё года 2 и выход ещё лет 5.
О Боже, а почему у вас были страдания? Что случилось?
Ну, ощущения такие, как бы, как неразделенные чувства. Любовь- это дело такое.
А, то есть вы любили, а вас не любили, да?
Болезненно. Да, да, так что такое бывает.
А, ничего себе! А у меня такого не было, слава богу, мне повезло.
Мгм. Возможно, да, вам повезло. Ну, поэтому вот это ощущение окрылённости, когда ты прямо где-то там там там высоко-высоко, ну в других случаях такого не было.
Вы прям так страдали что ли, получается?
Ну, внутреннюю боль в груди, её же ни с чем не спутаешь.
Ой, а я вообще, у меня такого не было, ну, продолжительный период. У меня только было 1 раз, когда я так расстроилась. Ну, 3 дня это продолжалось, и всё.
Мгм. Мгм. Мгм.
Посидела дома чуть-чуть поревела, с подружками пообщалась. Ну, естественно, как вы говорите, не хотелось ничего делать. Сидела ревела не ела, ну 3 дня, и на 4 вышла, и всё классно стало снова.
Так, мгм. Мгм. Мгм. Ну, может быть, э, люди разные, у меня так не получалось. Я ещё долго дыль
Я, наверно, такой поверхностный человек, да?
А я и не знаю, как это объясняется. Может, вы быстро коннектитесь быстро хоть.
А смысл, вот смысл, я не знаю, вот как, э, можно сидеть там и годами страдать, я не знаю, месяцами, я вообще не понимаю.
Но. Так, а в чём, как как как как здесь можно искать смысл? Это не познаётся разумом, это же ощущения, чувства, они иррациональны.
Ну понятно, но можно же наверное отвлечься, чем-то заняться, я не знаю, страдать там что-то.
Так все же и отвлекаются, и занимаются, но вы же не можете
И всё равно вы думаете о человеке, да?
ну, так конечно, то есть вы ж не можете поток мыслей, тем более рано или поздно всё ра останется наедине с самим собой.
Мгм.
И это всё равно вернётся, то есть это надо прожить.
Ничего себе, как интересно у вас.
Ну, не особо прям, скажу, да, <chuckles> скорее травмируешь. Поэтому и на вопрос хотел бы я ещё? Я всегда говорю: "Нет, я не хочу больше".
А вдруг вы влюбитесь?
Ну, и есть такой риск, но пока вроде не просматривается.
Или, может быть, знаете, как бывает? Вот у вас, вы говорите, такой травмирующий опыт, и вы, наверно, уже закрылись, да, что вы больше такого не хотите и не подпускаете к себе людей. Нет?
Мгм. Так. Мгм. М, да можно ну, девушек точно не подпускаю к <chuckles>
Да, да, многие же так и бывает, что опыт травмирующий, потом они закрываются и не хотят отношений. Даже если им кто-то нравится, они всегда найдут причину, почему, э, нет, то есть.
Мгм. Мгм. Ну, честно говоря, с тех пор, как то то всё прошло, там девушек-то было много ещё, конечно.
Мгм.
Поэтому я не сильно, я ещё и женат был ещё раз, поэтому это не
А как вы женились? Вам нравилось хоть жена своя?
Ну, так, нормально.
Мгм. Она не похожа была на предыдущую, нет?
Пай пойдёт. Нет, нет, вообще не похоже на это. Они всь все разные. Мгм.
У меня, например, был знакомый, ну, похожая история с вами. У него была такая влюбленность большая, как он мне рассказывал, и ничего не получилось, они расстались. То есть, он страдал годами, потом начал себе искать девушку, и он начал искать такого же типажа, с таким же цветом волос, цветом глаз, характером. То есть он, э, можно сказать, э, замену ей искал полностью. Я говорю: "Да отступись ты уже, ищи хорошего человека, ищи, я не знаю, то, что тебе нравится. Не прицепляйся вот к этому образу".
Мгм. Мгм. Мгм. М. Мгм. М, мгм. Так, мгм. Ну, у меня н таких проблем не было, я никаком образом не цеплялся, я не не была похожа, никто вообще не был похож на неё.
Мгм. Такое же часто, кстати, бывает, нет? Не думаете?
А что, типаж какой-то есть, но у людей бывает, конечно. Ну у меня просто не было никогда никакого типажа. То есть меня каждый раз про него спрашивали, я говорил что-то, чтобы от меня отстали, но у меня никогда не было типажа никакого.
Да, а что ищут? Мгм. А, вам нравится по характеру, да, или как вы выбираете?
Мгм, нет, ну просто мне разные типажи нравятся, они же все разнообразные.
А, нет у вас такого, что а мне, например, один типаж нравится. Ну нет, не то что ни один, нет, я, наверное, неправильно сказала, но всё равно там, например, рост, э, не знаю, вес, э, э, цвет, э, цвет волос, нет?
Нет, нет. Мгм, ну, такое бывает. Мгм. Мгм. М, нет, я скорее в обратную сторону. Как это, я м могу из предлагаемого говорить: это мне точно не нравится.
Мгм. Ну вот есть, например, некоторые говорят: "Вот мне нравится там высокие, стройные, длинные там волосы". У вас такого нет?
То есть в этом смысле, какая-то мгм. Мгм. Нет, у меня такого нет. М, мне могут и м маленькие могут быть, и высокие. Да, наверно.
То есть вы можете там и метр пятьдесят, и 2 метра, да? Да, ничего себе!
Ну, сердцу ж не прикажешь, поэтому ка как я могу управлять?
Но всё равно же м мне, например, не нравится, когда мужчина ниже меня ростом, что я буду с ним делать?
Так что, м, м. Мгм. Не знаю, жить, приседать.
Ну в это вообще не красиво и не эстетично. Да он меня даже не поднимет.
Так а зачем вам о ком-то думать? А зачем он должен вас поднимать?
А мне нравится дурачиться, что он сумки как он понесёт из супермаркета, если он там метр пятьдесят, например.
Ом Мгм. Да вроде с сумками-то проблем нет в в носке как бы, ну в росте.
<laughs> А ещё мне нравится, чтобы было чувство юмора, вдруг он скучный какой-то совсем. И вот вы говорите, да, вот понравился, а мы придём домой, а он и поговорить не с чем не о чём и посмеяться тоже нет.
Мгм. Так. Мгм. Вот, потом потому что он скучный на метр пятьдесят, как бы, да.
Да, да! И и что, и посмотреть не на что, собственно говоря, поговорить не о чем, и посмеяться нельзя?
Мгм. Ну, есть, наверное, что-то такое, что является притягательным в людях, но чтобы это можно было просто описать как формулу, ну иногда чувством юмора не спасешься.
Или вы имеете ввиду, как там, афродизиаки? Нет, как они называются?
Ферамоны, флюиды, да. Ну, разное бывает просто, мне кажется, как, э, ка кого-то знакомили с вот у молодого человека моего знакомого, какой-то девочкой описывали, что она там ну прям вот хорошо плавает, там вот чемпионка, ну вот лицо не очень красивое, на что он ответил: "Лучше бы она не умела плавать, как бы".
Феромоны, да? Мгм. О! <laughs>
Поэтому да, н что является достоинством- такой относительный вопрос.
Так он может быть богатый, кстати, купил бы ей там, оплатил операцию, эту как она пластическую.
Мгм. Так, а заче з з зачем ей оплачивать операцию, если можно взять сразу готовую, как бы.
Ну вдруг и вы говорите, что нравится что-то другое. Вот она классная, да, спортсменка, тело у неё значит красивое, характер у неё там, наверное, бойцовский какой-нибудь, не знаю. Вот значит она такая нравится ему, спортивные девчонки. А лицо-то, ну что. М.
Мгм. Мгм. М. Мгм. Я думаю, здесь, наверное, всё-таки есть что-то природное. То есть всё-таки, ну, для разных целей разные нравятся. Всё-таки мне кажется, если выбор отдать не мозгу, а телу, то он выберет какое-то там продолжение рода, здоровье, и так далее. То есть я думаю, всё-таки здесь будет всё находиться, в этой области. И, то есть описать это словами и мозгом не получится.
Подправит. Мгм. Мгм. Согласна. Согласна с вами.
То есть всегда быть на уровне ощущений. Вот, так что
А как вы думаете, можно влюбиться, например, по интернету? Некоторые теперь в интернете влюбляются, знакомятся, ещё человека не видели, а вот уже влюбились, поговорили с ним по переписке, фотографию видели, а вживую нет! И у них уже всё.
Собственно говоря, я и лез мгм. Мгм. Мгм. Ну, й ну я думаю, что они влюбились не в этого человека, а в того, которого они представили себе.
Согласна.
То есть в этом смысле влюбиться-то можно, но, э, т когда особенно нехватка этих чувств, вот, но это скорее, м, такая маленькая игра с самим собой.
Мгм, согласна, кстати.
Ну м Ну да, мы же влюбляемся в свои ощущения, если человек там знаки внимания оказывает, там подбадривает тебя, с юмором всё хорошо и так далее, то ты вовлекаешься в эту игру. И такой, ну, у усиленный флирт, я бы назвал его, чем любовь.
Мгм. Согласна.
М, вот, и в этом смысле, мгм.
А вам неважно, да? Вы не хотите флирта какого-нибудь, бабочек в животе, феерии, с кем-то хотя бы, не знаю, сходить в кино, в ресторан.
Мгм. Да нет, иногда бывает, но я быстро вспоминаю, что это не надо, и всё нормально.
А почему не надо?
Так а зачем? Я же всё нормально, жив могу пожить спокойной жизнью. Это же прекрасно.
То есть вы любите больше спокойную жизнь, да, то есть вам не нужна феерия? М.
Да, да, да, всё, всё, да, я как этот, могу наслаждаться, и имею право, что называется, отстрелялся.
Ну вы как-то так говорите, что, не знаю.
Так что это вот всё. Мгм. Ну, мгм.
Как будто уже всё закончилось, а жизнь же продолжается.
Так вот, и я об этом, жизнь-то продолжается, просто и у у
Ну как можно такие сразу рамки поставить, что вот всё было, и значит не надо, а вдруг всё, что было, это э это хуже было, а будет ещё круче, лучше, класснее, и не знаю там.
Мгм. Мгм. Ну, я ж пока-то умею сравнивать, ну и поэтому Ну, то есть, есть же люди, например, которые У меня была девушка, вот она живет отношениями.
Мгм.
У неё весь мир через призму отношений строится.
Мгм. А у вас не так, да?
Ну, у меня не так, у меня не так, да, поэтому для меня это ну там я, 5, ну какое, двадцать пятое место.
А чт а что для вас важнее, интересно?
Ну, то, что мне интересно там, как устроено мироздание там, как там звёзды светят.
Мгм. Работа, наверное, да, карьера, нет?
Да не обязательно работа, наверно, самореализацией всё-таки назвал бы. Да, это, наверно, проще делать через какую-то работу, но это именно самореализация. То есть делать что-то полезное, там с с толикой какого-то внешнего одобрения, ну признания даже, не одобрения.
Мгм. Мгм. Мгм.
Вот в этом смысле нормально. Вот. Но вот точно не через призму отношений.
То есть отношения 25 место там, да, у вас?
Ну где-то да о очень далеко. Вот чувства, ну вот раньше я жил чувствами, это было важно. Просто чувства и отношения- это не одно и то же для меня было всегда это это.
Мгм. А когда вот всё поменялось вот с возрастом, вы говорите?
Ну что я к отношениям стал как-то по-другому относиться. А я всегда к ним относился так.
Да. А, то есть всю жизнь?
Просто я раньше я считал, что ну, потому что раньше я считал, что надо детей заводить, жениться там, ещё что-то, социально-биологическую миссию выполнять.
Мгм. Мгм.
Кто, если не я называется?
А почему вот, кстати, да, можно сказать, что вы ну как говорите, что это двадцать пятое место. А зачем тогда вы хотели семью и детей, вы бы могли сказать: "Ой, я кайфую всю жизнь, мне так классно, зачем мне это нужно?" Многие же так и живут теперь.
Мгм. Мгм. Да. Пороки воспитания. Да. Дурное восп д да, д дурное воспитание, пороки воспитания, я был так воспитан.
Это вы думаете, так воспитание на вас повлияло?
Конечно, конечно, я не ну я совершал действия, о которых вообще не думал, это был паттерн.
Мгм. То есть вы можно сказать не хотели, а вот так вот с детства вам привили?
Ну, то есть все женятся, и я женюсь, как бы. Ну, что это нормально. То есть вот, э, женишься, заводишь детей, если встречаешься с девушкой, ну надо пожениться.
Мгм. А можно же не жениться! Зачем жениться? На что это влияет, я не понимаю?
Ну откуда я знаю, девушке же хочется, поэтому ну, э, женится.
Мне нет.
Ну, видите, вы уже в продвинутое время живёте, а я жил в непродвинутое, да и
Я уже продвинутая, в продвинутой стране. Наверно, у нас вообще это как-то не принято, ну, годами живут десятилетиями, и никто не женится, и никаких проблем.
Да. Мгм. Ну у меня были знакомые, мои ровесники, которым родители не не з не разрешали жить вместе. И вот они стали жить вместе только когда они... да, да, блюли
Родители, серьёзно? О о, ничего себе. Д к я в шоке. Можно сказать родителям: извините, я уже вырос, выросла, так что
дочку свою. Вот. Так, а все семьи разные. Ну у меня был там коллега, у которого дочь приехала, типа: "Папа купи нам квартиру, я буду с с бойфрендом жить". Он посмотрел, сказал: "Нет, замуж. Я ещё прощу, а бабушка нет". И там вся эта узбекская семья, на 300 человек собиралась, свадьбу гуляла.
Мгм. Ничего себе. А, ну это традиции, наверное, другие совсем, но европейские до
Конечно, ну, просто есть люди, которым на наплевать на родителей, а есть те, которые сильно к семье относятся очень уважительно, поэтому там не прокатит такое.
О боже.
Там будь любезен соблюдай традицию, поэтому не то, чтобы у меня были сильные традиции, ну
Я бы такое точно не приветствовала, мне кажется.
вот так. Мгм. Так и я не приветствую, просто мир изменился, вот. И если сейчас как раз я говорю
Мгм. И меня никак не не надавить на меня, нет.
Ну вот, и я сейчас как раз живу так же, чтобы на меня никто не давил. Такую жизнь, которую я
О. В чём-то мы с вами сошлись всё-таки.
Да, что надо быть свободным в первую очередь, а любовь, она определённые оковы накладывает. Да, вам тоже большое спасибо.